Ma in realtà, se devo essere sincera, ehm, siccome sono una persona abbastanza competitiva, ma competitiva, ehm c proprio con me stessa, non so come spiegare, ehm il solo fatto di riuscire a completare quello che mi sono prefissata, ehm, mi dà una tale, mhmm, mhmm, diciamo, uhm, si potrebbe scrivere come scar sì, una scarica di adrenalina a fine giornata che, per me, è una è una soddisfazione abbastanza, diciamo a mhmm, sufficiente per
Okay, bene. Sì. Soddisfazione, forse. Oh, bene È già quello il premio, stai dicendo, okay.
esatto, per proprio perché, forse, io ho sperimentato la cosa opposta, che era il sentirsi frustrati per non riuscire a completare, ehm, delle cose che ci si era diciamo, che mi ero prefissata. E quindi, il fatto di riuscire, invece, a completare ancora di più di quello che, magari, pensavo avrei potuto fare in una giornata è un un un premio, ehm, diciamo, uhm, un premio da davvero grande. Sicuramente, ehm, cosa, diciamo, cosa succede? Che quando che quando, appunto, ho completato tutto, ovviamente, il premio è avere più tempo. Perché, banalmente, uhm, prima ri ri rito arrivavo a fine serata, non avevo completato quello che dovevo fare e non avevo, magari, nemmeno tempo di dedicarmi, che so, a guardare un film, ehm, a rilassarmi. Esatto. Invece adesso, eh diciamo, o, comunque, quando riesco a rispettare a fare a seguire la mia lista, perché, ovviamente, ehm, non è sempre così, ecco, sono solo un essere fallace anch'io, quindi non non sempre
Mh-mh. Fantastico. È vero, è vero. A rilassarti, avere tempo libero per te, esatto. Cioè, siamo tutti esseri umani, dai, non non possiamo robot, quindi <giggles>
esatto, esatto. E quindi ecco, quando riesco sicuramente il premio è avere più tempo, è avere più tempo per non fare nulla s o fare quello che si pensa sul momento. Questa è, è la mia piccola ricompensa sicuramente.
È vero, è vero. Assolutamente. Quale migliore ricompensa se non avere più tempo per fare le proprie passioni senza lo stress del: "Oh mio Dio, tra poco sto finendo, non ce la faccio più, devo subito staccare"? Eh, in effetti, è meglio di qualsiasi cenetta, regalino fuori. Wow. Che dire? Beh, ti devo ringraziare tantissimo perché hai trattato questo argomento, che è molto importante, in una maniera molto, diciamo, ehm, seria, con dei bei suggerimenti che sono sicuramente utili per tantissime persone. Quindi, a questo punto, io ti ringrazio e spero di risentirti presto.
Sì. Mh. È stato davvero un piacere condividere questi piccoli trucchi con te. Ti ringrazio di avermi dato questa opportunità. Buona serata.